Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich mich dauernd durch irgendwelche Nachrichten und Unterbrechungen hm, einfach abbringen lasse. Egal, was ich mache, ich verliere so 'n bisschen den Fokus. Ich werd da immer ziemlich schnell abgelenkt, finde ich. Und, krieg das auch irgendwie nicht auf die Kette. Kannst du mir da irgendwelche Tipps geben?
Mhm. Ja, vielleicht also, ich muss erst mal die Situation noch so 'n bisschen mehr, äh, erspüren, sage ich jetzt mal. Also in welchen Situationen passt äh, passiert das? Eher so, wenn du auf der Arbeit bist oder in der Schule, zu Hause? An welchen Orten verlierst du den Fokus, den du eigentlich haben willst?
Mhm. Ja, also wenn ich in der Schule wär, dann wär das jetzt 'n bisschen seltsam, noch, ähm. Ähm, aber ansonsten also eigentlich passiert das überall, aber natürlich nervt es am meisten bei der Arbeit, ne? Wenn ich da irgendwas zu erledigen habe ähm, mir selber Deadlines setze zum Beispiel und in der Selbstständigkeit und, ja ich mich da wieder ablenken lasse, dann nervt mich das schon enorm, weil ich weiß, mein Ziel rückt jetzt wieder 'n bisschen weiter in die Ferne. Und eigentlich könnte ich das besser haben, aber die Ablenkung ist halt einfach zu verführerisch.
<laughs> Okay. Mhm. Das heißt, du bist selbstständig, bist dein eigener Chef. Arbeitest du dementsprechend auch viel im Homeoffice, oder bist du schon irgendwie unterwegs mit Kunden, musst hin und herfahren?
Genau. Ne, tatsächlich im Homeoffice. Äh, das heißt, ich sitz in meinem Arbeitszimmer. Ähm j ja, was vielleicht auch 'n kleines Problem ist, dass mein Arbeitsrechner auch mein privater Rechner ist.
Okay. Mhm.
Ähm, ja, und da lasse ich mich einfach immer wieder ablenken, auch so durch Benachrichtigungen dann am Handy vielleicht, ne, dann dann guckt man mal da drauf oder dann will ich mir irgendwie 'n Kaffee oder Tee machen, dann gehe ich in die Küche, und statt ich nur Kaffee oder Tee mache, bin ich dann irgendwie wieder 20 Minuten weg von der Arbeit.
Mhm. Am handy dann wahrscheinlich, ne? Mhm.
Ja, ja, z genau, genau, und das nervt mich einfach.
Wenn du sagst, dass dein Arbeitsrechner auch dein privater Rechner ist, ist das so synchronisiert, dass zum Beispiel auch deine Nachrichten von WhatsApp oder so, auch dort aufploppen?
Ja, genau. Das das ist schon leider so. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, hab ich überlegt denkst du, das könnte was bringen, dass ich mir vielleicht 'n zweites Profil anlege oder so? D das sollte ja gehen, oder?
Also, erst mal würde ich die Frage stellen: „Ist es nötig, dass du auch auf dein Arbeitsrechner, privaten Rechner WhatsApp hast? Also, merkst du, dass du wirklich dort auch aktiv Nachrichten beantwortest, dass es dir hilft, letztendlich auch, oder reicht eigentlich das Handy aus?
Na ja, eigentlich reicht das Handy aus, da hast du schon recht. Ähm, klar, wenn ich ja, wenn ich in der Freizeit am Rechner sitze, dann an beantworte ich auch schon gerne über PC, weil geht dann einfach schneller, ne, WhatsApp. Aber eigentlich hast du ja recht, das Handy sollte ausreichen. Und auf die Stunde oder so, die ich dann später antworte, kommt's eigentlich auch nicht drauf an, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Wie ist das so mit E-Mails oder anderen Benachrichtigungen aufm Computer, kommen die auch auf oder eigentlich nicht und erst, wenn du das Postfach öffnest?
Ähm, eigentlich erst, wenn ich das Postfach öffne, wobei das so ist ähm bei E-Mails, also, ich guck irgendwie gefühlt- ich kann das gar nicht aufstellen- ich guck alle 10 Minuten auf mein Handy. Also, zumindest mach ich so einmal den Bildschirm an. Und dann sehe ich so eigentlich schon das Nachrichtensymbol. Und bei mir ist es so, ich hab Gmail für privat und Outlook für mein Geschäft, ne? Und, das erkenne ich halt sofort an den Symbolen, was was ist. Aber eigentlich, wenn ich 'n E-Mail-Symbol sehe, dann entsperre ich sofort mein Handy und guck nach, was das für 'ne E-Mail ist. Also, das krieg ich irgendwie auch nicht hin.
Okay, ja. Ja. Mhm. Wa warum hast du diesen Impuls, dass du immer nachgucken musst und irgendwie Angst hast, vielleicht was zu verpassen oder nicht direkt, äh, zeitlich da zu sein? Was ist was ist der Grund dafür?
Ja. Ja. Ja. Ich glaub, es ist gar nicht die Angst, was zu verpassen, sondern eher das Gegenteil, weil i ich mach mir dann immer Hoffnungen, dass es vielleicht 'n neuer Auftrag sein könnte Kundenauftrag. Und dann ähm, guck ich immer mit so 'n bisschen Vorfreude auf mein Handy. Mal werde ich enttäuscht, mal nicht. Und ja, das ist 'n ganz großer Grund. Aber wenn ich so überlege, hab ich das auch schon vorher gemacht, also bevor ich in der Selbstständigkeit war. Also, ich greife einfach sehr oft zum Handy oder lasse mich von Nachrichten unterbrechen.
Okay. Mhm. Und wenn du so 'n Kundenauftrag kriegst, und dich darüber freust, ist es nötig, dass du da auch direkt dann antwortest, das bestätigst? Oder ist das eher eine Benachrichtigung: „Ja, du kannst bald mal anfangen und wir klären alles Weitere noch“ oder ist es schon nötig, dass du direkt, ja, am Start bist?
Mhm. Hm. Mhm. Hm, ich schwierig zu sagen, also direkt ich könnte direkt am Start sein, direkt antworten, aber ich finde, das hat auch immer so 'n negativen Touch. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt 'ner Firma schreibe und sie antwortet mir innerhalb von 2 Minuten: Nei eigentlich okay, eigentlich ist es gar nicht schlecht, aber ich denk mir dann immer so: „Ja, dann denkt der Gegenüber, ich hab nichts anderes zu tun so“, ne? Und antworte innerhalb von 1 Minute. Deswegen manchmal lass ich mir sogar schon bewusst Zeit. Also, ich muss dann auch vielleicht 'n Angebot schreiben oder so ähm, aber eigentlich nein, kommt's nicht unbedingt auf die Stunde an.
Mhm. Ja. <laughs> Okay. Mhm. Weil ich glaube, es ist wichtig so zu merken, dieses Handy, ich bin der Chef darüber, ne? Ich entscheide, wann ich es benutze, es ist mein Werkzeug. Und ich glaub, diese Benachrichtigungen, die suggerieren was anderes, denn dieses Handy sagt: „Guck mal, du musst jetzt wieder zu mir greifen. Ich habe 'ne Nachricht für dich.“ Aber ich glaub, für unseren Kopf ist es gut zu wissen: Ich entscheide, zu welcher Zeit ich meine privaten Nachrichten öffnen will. Ich entscheide, zu welcher Zeit ich auch geschäftliche Sachen öffnen will. Und natürlich kannst du dir 'ne Routine irgendwie einbauen, dass du sagst: „Ja, morgens guckst du auf jeden Fall aufs Handy, ne- nicht vielleicht unbedingt nach dem Aufstehen- und dann schaust du, ob da was ist.“ Und dann machst du's wirklich vielleicht in so 'nem Stundentakt oder 2- Stundentakt. Und wenn das dann mehrere Mails sich so irgendwie angesammelt haben, dann machst du halt einfach 'ne Mittagspause, äh, von deiner Arbeit, ne, und, äh, beantwortest dann letztendlich die ganzen Mails für 1/2 Stunde, und aber wichtig ist trotzdem auch, Pause so für sich selber so zu machen, ne, wo man sich auch erlauben darf, mal private Dinge zu tun, vielleicht mal 'n Video sich anzugucken. Aber ich glaub, es ist hilfreich, wirklich Arbeitszeitenblöcke so zu definieren.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und ja schon, also ich seh das auch aus als sinnvoll an, aber ich w weiß jetzt schon wieder, dass es schwierig wird umzusetzen. Hm, dann lass ich mich wieder von irgend 'ner Kleinigkeit ablenken oder verg lier diesen Zeitblock komplett ausm Kopf, ne? Und dann fällt's mir wieder drei Tage später ein: „Ach, du wolltest doch eigentlich naja, egal, jetzt ist zu spät.“ Also, ich brauch da irgendwie, denk ich mal, 'ne Unterstützung oder irgendwas, was mich erinnert oder ja weil alleine glaub ich, werde ich mich nicht daran halten.
Mhm. <giggles> Und ich glaub, da bist du nicht alleine. Ich glaub, da bist du in guter Gesellschaft mit vielen Leuten, die ihren Fokus verlieren und sich ablenken lassen. Und hast du schon mal Apps- externe Apps- ausprobiert, äh, die dir dabei helfen können?
Mhm. Bisher gar nicht. Ähm, das Einzige, womit ich arbeite, ist so To-do, die To-do-App, aber das ist ja so ohne Zeitblöcke. Also da
Mhm.
kurz zum Nachvollziehen, ich trag mir da einfach nur Sachen ein. Zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin irgendwo und mir fällt irgendwas Gutes ein wegen der Arbeit, dann schreibe ich mir das in d To-do-App auf, weil ich da sowieso reingucke. Irgendwann, ähm Tag später oder so guck ich rein: „Ah ja, du wolltest das und das machen. Gut, dass du dir das aufgeschrieben hast.“ Aber ich habe jetzt nichts, womit ich irgendwie in Zeitblöcken arbeite oder so. Also, da brauche ich wahrscheinlich irgendwas.
Aber das ist sehr gut tatsächlich, weil man sagt immer so schön, der Kopf ist zum Denken da und nicht zum Erinnerungsspeichern, ja? Und dadurch, dass du die To-dos abspeicherst, dann musst du nicht mehr daran denken, dass du sie nicht vergisst und damit hast du viel mehr Kapazitäten letztendlich, äh, aktiv zu sein und wirklich den Kopf auch zu nutzen für das, was er geschaffen ist.
Mhm. Genau. Ja.
Und ich hab 'ne App für dich tatsächlich, die mir direkt einfällt, die dazu passen könnte, die dir hilft, den Fokus nicht zu verlieren. Und die App heißt ScreenZen, Z E N, also Bildschirm Zen. Und bei dieser App ist das sehr genial, weil sie genau das dir helfen möchte, wo du 'n Problem hast. Und du kannst dort nämlich einstellen. Du kannst zum Beispiel sagen: „Youtube, Instagram, WhatsApp, selbst Safari.“ Du kannst alle möglichen Apps, äh da reinpacken. Und was macht diese g App für dich? Äh, sie fragt dich- und das kannst du einstellen- ob du wirklich diese App öffnen willst, ja. Ja, dann drückst du auf die App drauf, zum Beispiel Youtube und dann kommt ein Sperrbildschirm für zum Beispiel 5 Sekunden
Oh ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ja.
und in diesen 5 Sekunden kannst du nochmal tief durchatmen und dich fragen: „Ist es jetzt gerade wirklich nötig, dass ich diese App öffne und damit Zeit verbringe?“
Mhm.
Und ich glaube, das hilft einem, diesen 1. Impuls ja, einfach mal kurz beiläufig die, äh, zu öffnen das zu unterdrücken.
Okay. Ja. Okay, das hört sich erst mal ganz gut an. Ähm, das heißt, in diesen 5 Sekunden überlegt das Gehirn: „Muss ich das jetzt wirklich?“ Und dann kann's kann man das noch abbrechen oder habe ich das richtig verstanden?
Genau, du musst es sogar noch mal bestätigen, dass du's wirklich öffnen willst, und kannst dann natürlich wieder abbrechen. Und was du auch einstellen kannst, ist, zu sagen: „Wie oft willst du am Tag die App öffnen und wie viel Zeit willst du auf dieser App verbringen?“
Okay. Mhm.
Denn du könntest zum Beispiel einstellen: „Okay, Instagram will ich 10 am Tag öffnen, für je 10 oder 20 Minuten.“
Ja.
Und sobald du das getan hast, kannst du diese App nicht mehr öffnen.
Ah, cool, okay. Ja, also das, äh ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die App-Tipps, weil wie gesagt, ich hab mich damit leider noch nicht so richtig wirklich beschäftigt. Und ich bin halt auch jemand, der braucht solche Unterstützungen. Also, ich brauch irgendwas, woran ich mich entlanghangeln kann, weil ich würd schon so ich würd nicht sagen, dass ich undiszipliniert bin, aber ich lass mich einfach unheimlich schnell ablenken, ne? Also, ich bin- weiß ich nicht, woran das liegt- bin nicht Generation TikTok, aber ich glaube wei weiß ich nicht hab mich schon immer schnell Ja.
Mhm. Ja. <chuckles> Ich glaub, der Mensch ist ist einfach so geschaffen, dass er sich schnell ablenken lässt und, äh, dass er irgendwie schnell Informationen aufnehmen möchte, und immer das machen möchte, was er machen will. Also so 'n bisschen triebgesteuert, wenn man so will. Und, um es auf die Spitze zu treiben bei dieser App, kannst du jemanden mit ins Boot nehmen? Ne, ich weiß nicht, ob du 'n Partner hast oder 'n sehr guten Freund oder 'n Familienmitglied. Und du kannst dieser Person sagen: „Hey, willst du für mich das Passwort für diese App belegen?“ Das heißt, du kannst diese App dann auch nicht mehr löschen. Du kannst andere Apps nicht mehr löschen. Du kannst vielleicht auch Dinge nicht ein also installieren und du musst tatsächlich dann diese Person wieder bitten, das freizustellen letztendlich, wenn du dich zu oft abgelenkt hast bei Notfällen oder sonstigen Dingen. Und, äh, das ist tatsächlich 'ne Hürde und das ist sehr radikal, aber dadurch kriegst du auf jeden Fall den Fokus, du bist dazu gezwungen, ähm, das so zu machen. Und ich kann dir das wirklich nur empfehlen, diese App ScreenZen auszuprobieren, und ich kenne viele Leute, die gute Erfahrungen damit gemacht haben.
Ja. Ja. Ja. Ach, krass. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, okay, dann würde ich das aber auf jeden Fall mal machen. Äh, ich schaue mir das an und ich hoffe, das wird mir dann helfen. Aber ich bin da guter Dinge, weil- wie gesagt- da hat mir so 'n bisschen der Kontakt gefehlt, die ersten Apps, ähm um mich da selber 'n bisschen zu regulieren. Werde ich mir gleich runterladen und mal schauen, was es bringt. Also ich werde auf jeden Fall berichten. Danke.
Mhm. Doch sehr gern und, äh, viel Kraft dabei. Ich glaube an dich, äh, du schaffst das. Du bist nicht der Erste, der Probleme damit hat, und du bist auch nicht der Letzte, äh der das gelöst kriegt. So, und deswegen dranbleiben und nicht die Motivation verlieren.
Danke, ja. Mhm. Danke, bis dann.